ああ、でも結構土日とかはもう引きこもって、まるまる1日とか読んじゃいます。
うん。 <laughs> なんか、そ結構そういうのを通じて誰かと会ったりとかってあったりしました？
今んとこないですね。あ、でも、たまにそのイベントとかあるじゃないですか？アニメとか漫画好きな。そういったイベントにはたまに顔出して、あの、こう、お話ししたりする感じはあるんですけど。それぐらいですかね。
うんうん。 あはい。 あはい。 うんうん。 はい。 ふんふん、結構ひじゃあ1人で結構読んで楽しむみたいな感じですよね、中心は。